Hımm. Şuna bakıyorum. E, zaten hani, ana sayfada biraz dolaştıkça, zaten önüne o o olayla ilgili birkaç, eee, tweet, eee, geliyor. Dolayısıyla, yani, o, ııı, çapraz sorguyu biraz yapabiliyorsun. Hani, tamam, gerçek mi? Var mı? Böyle böyle yaşanmış mı? Nedir? Ne değildir? Hani az çok anlayabiliyorsun. Imm, hani olayın özetini en azından. I bazı, eee, haber sitelerini, işte ne bileyim; Pusholder var, o var, bu var, aklıma gelen. Ya da ne bileyim, daha yabancı kaynaklar da, eee, işe yarıyor. Çok kritik bir şeyse, işte Spectator Index diye, bir olayı takip ediyorum, sayfayı. Veriyor mesela, çok kritik; deprem, savaş gibi şeyleri, eee, o veriyor. Tabii, detaylara inmiyor ama emm, o tarafta öyle takip ediyorum. Eee, bir de zaten şey hani, etkisine de bakmak, eee, hoşuma gidiyor. Yani, kim ne yazmış? Eee, nasıl etkilenmiş insanlar, eee, o tarafta? Ya da etkileri ne olacak, o olayı? Ona bakmak, yorumlamak, eee, yorumlara bakmak da as aslında, hoşuma gidiyor biraz. Yalan değil.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, aslında. <chuckles> Güzelmiş. Peki, bu arada, böyle Türkiye'de sürekli gündem değişiyor, farklı olaylar oluyor ya. Aynen, maalesef. Eee, o zamanlarda şöyle yapıyor musun? Mesela bir habere bakıyorsun ve; "Ya, saçmalamayın abi. Bu gerçek olabilir mi, sizce?" diye düşündüğün ama, gerçek çıkan; seni harbiden böyle ters köşe yapan, bir, eee, haber oldu mu hiç?
Çok hızlı, evet. Ya, illaki olmuştur. Eskiden daha çok oluyordur. Ama şimdi şey diyorum; "Çok normal ya. Kesin olmuştur." diyorum. Eee, hani şe şe şe şe şaşırma yok. Eskiden öyle bir barem vardı, mesela. O bil işte seviye vardı. Diyorsun ki, artık bu bunun üstüne de saçmalanmaz falan. 2 gün sonra ne çıkıllı, eee Aynen, o tarafta şaşıramıyorsun artık, yani. Saçma sapan şeyler olabiliyor ülkede. Eee
<chuckles> Olabilir diyorsun. <chuckles> Ha, evet. <chuckles> Ama çoktan geçildi, değil mi? Aynen. <chuckles> Evet ya. Peki, şey yapıyor musun? Yine de böyle, umutlu bir vatandaş olarak ya belki de belki de bu kadar olmamıştır deyip, başka haber sitelerinde, onu, eee, belki tam tersi bir şekilde bulabilmek umuduyla, araştırma yapıyor musun? <chuckles>
Ben mi? Yok. <chuckles> Yoo. Yok, hayır. Artık yapmıyorum, onu. <chuckles> Imm, ha, böyle çok inanılmaz bir şeyse Hıh? Eskiden mi? Bakıyordum ya. Eskiden bakıyordum. Şimdi, hani, artık böyle, eee, iyi bir haberi falan kontrol ediyorum, artık. Eee, beklediğim beklediğim bir haber var. Eee, Türkiye politikasından. Imm, onu onu bekliyorum. O onun için mesela şaşırırım, mesela. Eee, bakarım; "A! Öyle mi gerçekten." falan diye. O olabilir belki.
<chuckles> Eskiden yapıyor muydun, peki? Eskiden yapıyor muydun? Hıı. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> <laughs> Güzelmiş. <chuckles> <chuckles> Peki